Evet, doğru söylüyorsun gerçekten. Eee, özellikle ben de e aslında bununla ilgili bir şeyler sormak istiyordum. İşte, İngilizce de tabii ki ana dilin değil baktığında, Türkçe konuşuyorsun, eee, ve, eee, İngilizcede de belki tıkandığın yerler oluyordur ya da bazen dillerde farklılıklar oluyor. İşte, bir dilde komik olan bir şey, bir kelime, bir kavram başka bir dilde karşılığı bulunmuyor. İşte, acaba Türkçe'de böyle diyorum ama İngilizce'de yerini neyle doldururum gibi bir, eee, anlar da yaşanabiliyor. Hiç böyle şeyler yaşadın mı? Yani dil farklılıktan dolayı İngilizce konuşurken zorlandığın anlar oldu mu? Nasıl ifade edeceğini şaşırdığın?
Hı hı. Eee, tabii ki mesela ben, böyle, çok şey kullanırım, işte, deyim atasözü falan kullanırım Türkçe konuşurken. Eee, yani onunla, böyle, daha, eee, konuyu pekiştirdiğimi düşünürüm. Eee, şimdi mesela onun tam karşılık, eee, deyim, atasözünü, eee, İngilizce'de bilmiyorum. Ve sanki, hani o duyguyu, o ifadeyi karşı tarafa tam veremiyormuşum gibi bir hissiyat oluyor. Eee, ya, o yüzden, hani, eee, ifade şeklinde de dili tam bilmediğin zaman, ana dilin olmadığı zaman, eee, kendini bence, eee, %100 eee, karşı tarafa veremiyorsun.
Evet. Evet. <chuckles> Doğru. Haklısın. Eee, çok teşekkür ederim bu arada paylaştıkların için, çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim gerçekten sorduğun sorularla hem, eee, farklı anılarım, eee, canlandı, eee, <chuckles> aklımda. Eee, çok keyifliydi. Çok teşekkürler.
<chuckles> Ne güzel. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal.